Oke, Kakaknya sendiri, nih, punya nggak, sih, pengalaman, eee, trade off, yang paling berat, nih, dalam mengejar suksesnya Kakak? Mungkin Kakak ada impian, nih, yang mau dikejar, jadi kayak ada mengor eee mengorbankan sesuatu, lah, ya, pernah nggak, sih, Kak, kayak pengalamannya?
Mhm. Oke. Mhm mhm. Sebenarnya mungkin, eee, aku sendiri, tuh, enggak suka, ya, Kak, kalau dibilang, tuh, mengorbankan sesuatu, gitu, ya. Kayak rasanya, tuh, kayak berat banget, gitu. <chuckles> Tapi mungkin lebih ke ini, ya, trade off, tuh, bagiku kayak <smacks lips> menukar sesu menukar sebuah prioritas, gitu, mungkin, ya, bagiku, ya. Nah, kalau aku kebetulan ada seni ada, nih, Kak, pengalamanku. Jadi, eee, aku, tuh, kan, memang selalu bermimpi untuk merantau, ya, Kak, kalau udah kuliah, kalau udah kerja, dan kebetulan memang kemarin waktu aku kuliah, tuh, aku merantau sampai aku kerja, nih, gitu. Nah, aku kerja sampai akhirnya aku bersuami, punya suami, dan aku sama suami aku akhirnya memilih untuk merantau. Sebenarnya tujuan kami merantau itu yang pertama untuk, eee, menemukan tempat yang lebih nyaman, gitu, ya, Kak, untuk hidup, untuk bekerja, gitu, untuk mencari kenyamanan aja, yang nggak cuman kesuksesan, gitu, ya, Kak, ya. Kesuksesan juga tapi lebih ke rasa nyaman, gitu, dan kebetulan, eee, syukurnya kami, aku dan suami aku, menemukan, nih, Kak, akhirnya sebuah tempat yang di mana kami bisa merantau dan bekerja, berkarir, lah, dengan enak, gitu, nyaman. Nah
Mmm. Heeh. Mmm. Mmm. Oke. Mhm. Mhm.
apa, sih yang kita trade off? Ya, jarak, gitu, Kak, akhirnya, hubungan dengan keluarga, ya, meninggalkan orang tua yang kebetulan, eee, alhamdulillahnya keluarga, eee, orang tua aku, dan kelu eee, orang tua suamiku masih ada dua-duanya, jadi empat-empatnya masih ada, dan kita harus meninggalkan mereka di rumah, gitu, Kak, dan, mmm, meninggalkan mereka untuk merantau ke tempat yang jauh, jadi mungkin menurutku, mmm, trade off yang paling besar bagi aku adalah itu. Seperti itu.
Mhm. Oke. Oke, jadi emang, eee, Kakak ini awalnya, eee, Kakak sama orang tua suami, sama orang tua Kakak, itu sama ko samakah kotanya? Sama, ya, Kak?
Kenap eee, enggak enggak, kita memang beda kota, tapi memang di, eee, satu pulau yang sama, gitu, dan nggak terlalu jauh, gitu, Kak, kita sama-sama di Jawa, gitu.
Mmm, jadi masih bisa ngunjungin, ya, sebenarnya kalau belum pin
Betul. Mhm, betul banget, dan kebetulan kami itu merantaunya itu ke luar negeri, Kak, sekarang itu posisinya. Nah, jadi, kan, sangat lumayan sangat jauh, ya, seperti itu. Itu, sih, jadi menurutku, mungkin itu juga trade off yang paling umum, ya, Kak, yang terjadi, yang ada di fenomena-fenomena, masyarakat jaman sekarang, nih, kalau memang harus mengorbankan sesuatu, tuh, biasanya, ya, jarak versus uang, gitu, ya, waktu versus uang, karir versus keluarga, seperti itu. Nah, kalau aku mungkin lebih ke, ya, itu tadi, karir versus, eee, keluarga, kalau di aku, gitu. Mhm.
Mmm. Mhm. Mmm. Ah, oke. Jadi a harus, eee apa, ya, lebih jauh, tuh, jaraknya, jadi kayak akses ke keluarga, tuh, pastinya lebih jarang, ya, Kak. Waktu yang kita tempuh untuk ke keluarga lagi, ke rumah dari Kakak, atau rumah dari suaminya Kakak lagi, itu pastinya lebih banyak, lah, dikorbankan waktunya, gitu, butuh waktunya sama butuh uangnya juga lebih banyak. Tapi demi kenyamanan tadi, ya, Kak, eee, yang Kakak memang targetkan bersama suami Kakak, jadi, ya, Kakak menukarkan, nih, akses <chuckles> akses ke keluarga Kakak tadi.
Betul. Mhm. Hmm, benar. Benar. Benar. <chuckles> Benar, sih, Kak. <chuckles> Iya, aduh, sebenarnya, eee, berat, ya, Kak, menurutku, sih, trade off terberat dalam mengejar kesuksesan adalah pengorbanan kehidupan pribadi, gitu, ya, eee, artinya aku dan suami jadi kehilangan waktu bersama dengan orang tua kami, bersama dengan keluarga dekat kami, gitu, kan. Tap eee, akhirnya, ya, menurutku juga membutuhkan komitmen yang tinggi, kedisiplinan, dan juga, kemampuan, lah, ya, untuk menunda, mmm, bisa dibilang menunda kesenangan, ya, kesenangan jangka pendek, eee, demi tujuan kami yang jangka panjang, seperti itu.
Hmm. Mhm. Oke. Jadi, eee, mungkin dalam mempertimbangkan keputusan trade off ini, Kak, eee, apa aja, nih, mungkin Kakak bisa ceritakankah, eee, proses dalam kayak memilih keputusannya, nih, bareng suami, kayak proses, eee, diskusinya, gitu, Kak? Dalam menentukan ternyata kita ini, eee, sepertinya butuh ke tempat lain yang lebih nyaman untuk berkarir, gitu.
Mhm. Mhm mhm. Oke. Mhm. Mhm mhm. Eee, ada, sih, Kak, mungkin beberapa, eee, sa eee eee, ini, ya, kerangka kerangka sederhana yang, eee, aku pakai dan suamiku untuk memilih, akhirnya memilih trade off ini, gitu, ya, memilih jalan ini, gitu, mengambil keputusan. Jadi kalau aku pertama, eee, tentukan prioritas jangka panjangnya, itu udah pasti, gitu, Kak. Jadi aku dan suami aku sama-sama berdiskusi, apa, sih, yang mau kita capai. Ini sebelum kita ngobrol sama keluarga, ya, Kak. Jadi aku sama suamiku ngobrol dulu, apa yang mau kita capai s 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, gitu, Kak. Jadi jangka pendek sampai jangka panjang. Setelah ketemu, nih, ves satu visi misi baru kemudian kita, eee, menghitung, ya, menghitung biaya yang nyata, gitu, loh, menghitung pro dan kontranya, tuh, apa, sih, Kak. Dari mulai waktu, kemudian uang, kesehatan, gitu, ya, hubungan. Nah, kalau udah ketemu, nih, mana yang paling setelah ditimbang dan setelah, eee, nulis lis, gitu, ya, nulis daftar, itu, kan, pasti ketemu, nih, Kak, eee, mana, sih, yang paling berat atau mana yang paling banyak pronya. Nah, kemudian setelah ketemu pronya yang paling banyak itu, akhirnya kita bisa menentukan batas waktu percobaan, lah. Jadi, oke, kita setuju melakukan ini, coba kita bikin masa percobaan, misalnya 1 tahun. Jadi aku sama suami aku pada saat itu bilangnya pengen coba dulu untuk merantau mungkin 1 sampai 3 tahun dulu, gitu. Kemudian, coba untuk dievaluasi. Nah, akhirnya terakhir adalah dengan berdiskusi bersama keluarga besar, mungkin itu, sih, Kak, kerangka yang aku gunakan sama suamiku, gitu.
Mhm. Oh. Oke. Mmm. Mhm. Heeh. Oh, oke. Oke, dalam, eee, berdiskusi dengan keluarga Kakak mau pun suami itu pernah enggak, sih, terdapat konflik di situ, mungkin kayak keluarga Kakak ada yang nggak setuju atau keberatan, gitu, Kak?
Mhm. Iya, <chuckles> pasti, ya, Kak, ya, ada, eee, bicara soal budaya, bis bicara soal hubungan sosial, ya, eee, bersama dengan keluarga, gitu, kan. Pasti ada tekanan, lah, tekanan sosial sendiri. Eee, kalau ke a kalau di aku sendiri lebih besar ke <smacks lips> tekanan orang tua, ya. Harapan orang tua, gitu, loh, Kak. Jadi orang tuaku itu, kan, eee, ayahku sendiri sudah pensiun. Jadi ayahku, tuh
Mhm. Mhm. Heeh.
ya, su di dibilang sudah cukup tua, ya, ya, lumayan, lah, gitu. Jadi beliau itu merasa pengen lebih dekat sama anak-anaknya, gitu, loh, Kak. Jadi kayak, mmm, pengen anaknya, tuh, kerja di dekat rumah aja. Maksudnya di di 1 tempat yang dekat aja gitu, lah, sama orang tuanya, seperti itu. Jadi, mmm, mungkin ad beliau itu melihat, eee, teman-teman beliau, ya, anak-anaknya teman-teman beliau itu dekat-dekat sama orang tuanya, terus kayak merasa kayak nyaman aja, gitu, Kak, misalnya, eee, kalau udah ada cucu, ya, bisa dekat sama cucunya, seperti itu. Nah, mmm, dengan adanya hambatan itu kembali lagi, ya, Kak, aku dan suami aku, tuh, memberikan pengertian yang benar-benar pela perlahan-lahan dan juga, eee, kita kasih tujuan yang besarnya, gitu. Kita lihat manfaatnya kalau aku memilih trade off ini, memilih keputusan ini, gitu. Jadi aku mungkin memberikan contoh yang konkrit aja, Kak, eee, ke ayah aku, ya, pada saat itu. Aku bilang bahwa beberapa orang yang, <smacks lips> eee, akhirnya di rumah, gitu, ya, yang memang memilih untuk bekerja dekat sama orang tua itu kadang masih memiliki, eee, kesulitan, nih. Misalnya, ada kesulitan biaya, kemudian ada apa, ya, Kak, ya, banyak hal yang enggak, mmm, walaupun dekat tapi tidak bebas, gitu. Ya, itu tadi, misalnya tiba-tiba ada kesulitan biaya, tiba-tiba merasa ada perasaan burnout, ada perasaan banyak drama di di banyak keluarga yang berselisih karena hidup terlalu berdekatan, seperti itu. Nah, aku memberikan contoh-contoh itu ke orang tua aku pada saat itu dengan penuh, apa, ya dengan ya, memberikan pengertian perlahan-lahan akhirnya mereka mengerti, Kak, secara perlahan-lahan, bahwa, oh, yang aku cari itu ternyata bukan mau kabur, gitu, loh, tapi yang aku cari itu adalah, mmm, kenyamanan hidup, biaya, ya, gaji yang lebih banyak, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk orang tua aku ke depan, seperti itu, gitu, sih, Kak. Jadi memberi contoh yang konkrit, lah, buat orang tuaku. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Hmm. <chuckles> Heeh. Oke, mhm. Oke, jadi memang Kakak, eee, lumayan panjang, ya, Kak, memang masa diskusinya sampai benar-benar mateng, nih, mulai dari Kakak diskusi barang suami tadi, emang panjang dan kayak targetnya spesifik, tuh, misalnya dan bahkan ada masa uji juga, tuh, Kak, dan udah <chuckles> dan udah lewat belum, Kak, masa ujinya?
Gitu. Betul betul. Iya. <chuckles> Udah, Kak, kebetulan kita udah lewat, kita udah hampir, mmm, 8 tahun mungkin merantau. <chuckles>
Mhm. Oke, jadi puas, ya, Kak, <chuckles> dengan keputusannya?
Mmm. Iya. Jadi, apa, ya, masa ujinya udu itu udah terlewatkan dan udah ada e evaluasi, ya, Kak, dan, eee, akhirnya sep dari proses beberapa tahun itu terlihat, Kak, hasil yang kemudian juga terlihat sama orang tua kami, ya, jadi kalau aku, sih, kalau untuk keluarga yang lain, omongan saudara dan lain-lain, tidak terlalu aku perhatikan, ya, yang paling penting itu adalah opini orang tua kami masing-masing. Jadi, mmm, hambatan yang aku hadapi itu pada saat itu, tuh, yang terbesar bagiku adalah orang tua aja. Dan setelah mereka melihat manfaatnya, hasilnya, dan mereka menyadari bahwa apa yang aku lakukan itu demi mereka juga, akhirnya mereka ngerti, Kak, gitu. Seperti itu, sih. <chuckles>
Heeh. Benar. Mhm. Oke, kalau, eee, contoh-contoh yang Kakak berikan, eee, pada akhirnya ini, ya, maksudnya yang ternyata masa ujinya ini udah terlewatkan, nih, nah, terus, eee, Kakak tunjukkan hasilnya ke orang tua itu apa aja, dan kayak reaksi mereka, tuh, gimana, gitu? Eee, merasa tambah, eee, oke aja, kayak <chuckles> lebih ikhlas aja, kayak ngelepasnya atau gimana, tuh, Kak?
Mhm. Betul. Heeh heeh. Mmm. Pada saat awal-awal, sih, mungkin belum terlalu terasa, ya, Kak, ya, perubahannya, manfaatnya, kan, belum terasa, tuh, namanya juga baru merantau, baru merintis, gitu, lah, ya, istilahnya. Jadi masih ada, tuh, momen-momen di mana orang tuaku kayak ayahku, sih, lebih kayak, "Ayo, udah, pulang aja, ayah udah semakin tua, pengennya tuh, ya, d eee, dekat sama anak cucu." Nah, kayak gitu-gitu, loh, Kak. <chuckles> Tapi setelah itu aku bilang, gitu, ya, mmm, impianku ke depan adalah juga pengen bisa membawa ayah dan ibu, tuh, untuk, eee, menikmati atau berlibur, ya, ke negara yang sekarang aku tinggali, kemudian melihat kenapa, sih, aku, tuh, ti senang tinggal di sini, tuh, apa, sih, yang bikin aku senang, nah, akhirnya pas, eee, kesampean, ya, Kak, aku membawa mereka ke tempat aku merantau dan mereka melihat, eee, pekerjaan aku, kemudian apa yang aku iya, apa yang aku, <smacks lips> eee, senangi di sini, mereka jadi ngerti, gitu, loh, Kak. Oh, iya, ya, jadi mereka jadi sadar, ternyata tidak boleh yang namanya, eee, menghentikan impian anak hanya demi eee, ini, di dalam bahasa orang tua aku, ya, pada saat itu, mereka merasa, mereka memaks mereka merasa kalau memaksa anak tetap tinggal bersama mereka, artinya mereka itu ada sedikit ego, lah, mengedepankan ego mereka dan mereka tersadar bahwa anak itu memiliki impian masing-masing, sehingga sebagai orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendak, gitu. Nah, akhirnya terjadilah kompromi, Kak, di situ. Kese ada keseimbangan, ada perbicaraan tentang kompromi yang akhirnya ketemu bahwa setiap tahun aku pasti pulang, gitu. Entah aku pulang, entah orang tuaku aku ajak ke sini, atau mertuaku aku ajak ke sini, pokoknya tali silaturahmi itu tidak akan pernah putus sampai kapan pun, seperti itu. <chuckles>
Mhm. Heeh. Oh. Mmm. Oh, Oke. Oke, jadi terjadi kompromi, ya, Kak, di situ. Eee, mungkin, ya, eee, setelah orang tua Kakak tadi mungkin, eee, udah diajak, nih, ke tempat tinggal Kakak, negara yang mana Kakak tinggalin sekarang, nih, udah keliatan, tuh, kayak kehidupan Kakak, ternyata, oh, ini kayak benefit yang didapatkan dari kebut eee, keputusan yang udah mateng tadi sebenernya, gitu, dan, <chuckles> setelah itu terjadi kompromi.
Benar. Mhm. Mhm. Hmm, betul. Benar benar, Kak. <chuckles> Mmm, tapi itu memang butuh proses yang panjang juga, ya, Kak, dan, wah, banyak, deh, dramanya, kan, di 8 tahun terakhir itu, gitu, ya, ada pengorbanan banyak pengorbanan, gitu, yang di dijalani, tapi akhirnya memang t a aku sebagai pemilih keputusan tetap harus disiplin, ya, Kak, untuk terus konsisten, ya, untuk belajar juga menghadapi orang tua yang punya, p eee, opini juga masing-masing, gitu, kan. Dan juga bertahan terhadap, eee, kegagalan, gitu. Kak, kan, namanya hidup dia pasti aku juga di sini juga enggak selalu berhasil, gitu. A pasti ada kegagalan yang aku lela lewati juga, tapi itu tadi, Kak, ini jalan yang aku pilih, ini trade off yang aku pilih dan dari hasil penimbangan tadi ini yang paling baik, seperti itu.
Mhm. Heeh. Oke. Nah, eee, untuk membuat, eee, pengorbanan Kakak tadi, atau penukaran Kakak tadi itu, eee, makin worth it, nih, Kak, maksudnya makin, eee, bisa bernilai, maksudnya, ya, seperti itulah, biar makin matang, gitu. Itu, tuh, apa kah eee, apa, sih, Kak, kayak langkah-langkah yang Kakak lakukan di sana biar kayak makin produktif aja, tuh, supaya makin berharga aja pengorbanan itu tadi? Mhm.
Gitu. <chuckles> Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oke, yang pertama dengan tidak membandingkan hidup aku dengan hidup orang, eee, keluargaku eee, teman-temanku atau orang lain gitu, ya, Kak, ya, bahwa, eee, kita itu tidak bersaing dalam kehidupan ini dan kehidupan yang kita pilih itu pasti sudah yang paling baik buat kita, gitu. Jadi, eee, mungkin, eee, tetap tetap semangat aja, apalagi kalau melihat hasil, Kak. Nah, itu udah aduh, itu udah konkrit banget, ya, contoh konkrit banget, melihat hasil, eee, kemudian merasa juga jangan takut mengakui kalau memang ada keputusan yang kamu sesali, ya, karena itu bisa menguatkan kredibilitas kamu juga, tanggung jawab kamu juga, gitu, tapi juga menyeimbangkan, lah, dengan pelajaran yang diambil dan kompromi itu tadi, Kak, gitu. Jika memang bisa ada kompromi, ya, kenapa tidak, gitu, karena aku yakin banget setiap hal yang berbeda itu pasti akan ketemu jalan tengahnya, kok, gitu. <chuckles> Paling gitu aja, sih, Kak, heeh.
Hmm, oke. Mmm. <chuckles> Mhm. Mhm. Oke. Jadi <chuckles> jadi seru banget, ya, Kak. Ya, ampun, sampai, kayak ada, krom kompromi gitu, dan sampai rencananya itu benar-benar dibuat spesifik, eee, 3 tahun ke depan, 5 bul eee, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gitu, gimana rencananya itu, Kak?
Iya. Bu. <chuckles> <chuckles> Ya, yang penting melihat, eee, jarak jauh aja, gitu, Kak, ke depan. <chuckles>
Oke, makasih banyak, ya, Kak, udah ngobrol bareng aku hari ini.
Yuk, Kak.